そうなんです。まあ、色んな便利な機能は、あの、まあ、設置はしてきてあるんですね。勿論、あのいっかい2階にルンバを設置するもそうですし、あのボタン1つで洗剤入れなくても、朝に乾燥ししてある、まあ、乾燥まで終わってるという洗濯機であったりとか、まあ、勿論あの、ん、え、食洗機大型食洗機も、まあ、入ってますし、ああ
うん。 うん。 うん。 ああ。 うん。 うん。 あ、す素敵なお家ですね、うん。
あ、そうです。ま、結局のところそこを入れることで、あの、娘の家事負担がかなり減るなというものもあったので、まあ、私の代わりじゃないけれども、それは、えっと導入してきている訳なんですけれども。うーん、でも、といっても、あの、選択ボタンを押すだけでも、今度はそれを取り出して、片付ける、う、作業であったりとか、うん。まあね、あの、ルンバしてくれるにしても、うーん、<laughs> そうなんです。結構ね、下に物を置けないから、っていう、一旦片付けてからスタートっていう話になるし。ええ、もうなんか子供が小さいから、小さいおもちゃが良く下に落ちてるんですよね。うん。っていうものもあるし、なんかまあ、食洗機っていっても、一旦下洗いしてなかったら、もうそんなの、まあ、効果ないので。そうなんですね。だからそんなこともあって、いや、あの、手は抜けてるんだけど、やっぱり大人の手が欲しいってところなんですよね。
うん。 うん。 ああ、はい。 うん。 うん。 うん。 はい、はい。 <laughs> そうですよね。<laughs> はい。うん。 そうですね、うん。 うん。そうですね。 ねえ、その通りですよね、うん。 なかなかね、うん。 うん。 そうですね。これ、もう旦那様とね、よく話されてると思うんですけど、もうお金も掛かるんですけどね。そのあなた自身が、この、ああの、なんでしょう、りょ旅行じゃないですけど、定期的にこう日本に行ってサポートする、ただ定期的にアメリカに戻るっていうのはいかがですかね。
うーん。 ええ。 ええ。 うん。